آه. فأنت خلاص، أنت كده عرفت إن عند اللحظة دي، كفاية، يعني خلاص أنت مش بتشوف أي حاجة جديدة. طب هل أنت عندك مثلًا لو دخلت شركة ومن الأول لقيتها مش كويسة، هل أنت بتدّيها فترة اللي هو لأ، هتجرّب فيها شوية والّا بتمشي على طول؟
إمم. بامشي. <laughs> اهم، <laughs> أنا في شركة مشيت بعد يوم. <laughs> بس أنا كنت لسّه صغيّر بصراحة، يعني أنا كنت لسّه صغيّر وكنت لسّه شغّال في مجال الهندسة ومكتب هندسي و ومن أول يوم أ كنت اتّفقت معاه وكده، رُحت أول يوم بصراحة أو أول مشروع ادّاهوني، حسّيت إنه مشروع يعني إن أنا بارجع ورا، لإن أنا كنت جاي من شركة كبيرة وكانت <tsk> اشتغلت على حاجات كبيرة ورجعت على حاجة صغيّرة وبطريقة أ قديمة أوي وهو عشان مكتب صغيّر وكده وأنا ما كنتش مُلم أوي بالفكرة، فأنا مش عشان أنا قاعد مثلًا يعني أنا كنت الفترة دي بادوّر على شغل، فآه، أنا عارف إن قدرتي مش كبيرة ومش اللي هو هيتهافتوا عليّا، بس بصراحة اللي هو لأ، يعني أنا م يعني أنا آآ اشتغلت على حاجات أكبر من كده، أنا كده بارجع لورا وكده باضرّه، لإن أنا ملّان وزهقان من أول يوم، فأنا هاقعُد معاك إزاي؟ يعني آه، وسِبت الشركة من أول يوم <laughs> أت قُلت له: "أنا آسف جدًا والله، بس
ام يوم، <chuckles> ياه! أيوه. آه. فعندك مشاريع أحسن من كده بكتير، فحسّيت اللي هو إيه اللي أنا ماسكه ده؟ آه. إمم. أيوه. آه. فمش هتشتغل كويس. ياه! طب أنت يعني بس أنت قُلت يمكن نقطة مهمة أوي، يعني إن أنت يعني كنت صغيّر في الوقت ده، هل تفتكر لو كنت كبير، كنت هتحاول تتعامل بطريقة مختلفة، يمكن تقترح إن الأسلوب يتغيّر؟
إمم. ما كنتش قبلت الموضوع من الأول. <laughs> يعني لو كنت
ما كنتش من الأساس آه. <chuckles> يعني أنت بقيت بت
لو كنت عرفت أحكُم من بدري كده، من قبل البتاع، من قبل يعني ما ما أقدّمش أصلًا آه. يعني أنا كنت عشان بس كنت باسعى إن أنا ألاقي أي شُغلانة عشان أنا كنت قاعد فاضي أو مش لاقي شغل ساعتها، آمم فعشان كده
إمم. من قبل ما تدخل أصلًا. أيوه. فده اللي خلّاك تدخُل في حتّة زي كده، بس أنت أصلًا في الطبيعي ما كنتش هتروح.
آه. لأ، يعني كان بقى لو بخبرة دلوقتي، مش كنتش هاروح منا مش هاحُط نفسي أصلًا في الموقف ده لح لكن بصراحة ما قدرتش أستحمل أكتر من يوم. <laughs>
آه. يعني واضح إن أنت يعني لأ، ب المكان اللي بتحسّه مش مناسب، بتمشي وتسيبه على طول. بس
هضأ يعني لو واضحة، واضحة صريحة، أنا هاضيّع عُمري كده غ هَدَر، هاضيّع وقتي ووقته وكمان خُد بقى ي مش ضَرر عليّا أنا بس، ده ضَرر ليه. أنا باحب أستَحِل فلوسي أوي بصراحة، يعني لو جِه عن عأ فلوس
آه. أيوه. آه. ي آه. يعني أنت بتحب تشتغل بأحسن ما عندك، لو أنت مش حاسس نفسك هتأدّي كل ما لديك، فخلاص أنت مش هتحِب تكمّل. طب هل حاجة زي كده يعني حسّستك يعني مثلًا أهلك أو الناس اللي حواليك، كانوا بيضغطوا عليك بسبب حاجة زي كده واللي هو أنت كل ما تسيب شُغل يقولوا لك حرام عليك ومش عارف إيه والحاجات دي؟
إمم. إمم. أحي هل م آه، آه. يعني الكلام العادي يعني، بس عادي يعني، هم تقريبًا من كُتر ما أنا ندما يعني أنا اشتغلت مع حاجات عالمية وحاجات جوّه وحاجات برّه وحاجات كده، فخلاص بقى، هو ده واضح إن ده ده شكل حياتي، فما بقاش خلاص.
إمم. أيوه. هم فهموا أسلوب حياتك وتقبّلوا الموضوع ده.

لأ، مش أي مشاكل هي بالذَّات لما بتبقى بالنسبة لي أنا، لمّا أكون حاجة مِتَّفِق معاها مثلًا مع صاحب الشركة على حاجات مُعيّنة، ومع المدى ابتدوا هُم ما يوفوش بكلامهم، مرة في 2، في 3
آه. ما يوفوش بوعودهم وكده، آه، يعني حاجات مثلًا زي اتِّفاقات على المُرتَّب وكده يعني.
آه، يعني دي اتِّفاقات مرت أنا بالنسبة لي أكتر حاجة اتِّفاقات المواعيد، يعني المواعيد دي بالنسبة لي هي الخطّ الاحمر الكبير، بالذات لمّا بالاقي شركة ابتدت تتهاون فيها معايا أنا بالذّات، أو توجُّه لي اللي هو هو ده اللي عندنا، مواعيد إن أنا أمشي من الشُّغل، إن أنا ال يعني ي
آه. المواعيد إيه طيب بالضبط؟ آه، اللي هو يقولوا لَك اشتغل OverTime ومش عارف إيه، وكَمِّل مش علشان خاطر الشركة، وخُد الشُّغل الزيادة والكلام الفاضي ده.
بالضبط. آه، آه، هي بتبقى دي بالذات أكتر حاجة أكتر حاجة ممكن تبقى معملالي مشكلة موضوع المواعيد ده، ما بقيتش أتهاون فيه زي زمان، بالنسبة لي يعني لو أنا مِتَّفق معاك على حاجة من الأول
آه. أيوه. من زمان كنت بتتهاون في ده.
وأنا Junior أكيد يعني، كان لِسّه الواحد بيكتسب خبرة، بيتعلِّم، بيقعُد مع بتاع.
أ آه، فكنت بتيجي على نفسَك.
بالضبط كده، بس دلوقتي لأ، يعني فحصلت أنا أفتكر إن أنا في شركة سِبتها، بس كان ما قعدتش فيها أكتر من سنة، وكان الخلاف كُلّه على مواعيد، على بتاع، على كده، وم ما أعرفش في وسط الكلام كده كان حسّيت بنبرة اللي هو هو ده اللي إحنا النظام اللي إحنا هنمشي بيه، فلو أنت مش عاجبَك ممكن ما تكمِّلش، آه، طبعًا هو ما اتقالِتش بالطريقة دي، بس أنا الطريقة ما عجبتنيش، فلمّا اتخيّرت هو يعني على أساس يعني إن أنا مثلًا ما هاجيب ورا، أو إن أنا مش ه ساعتها هاقلق.
إمم. آه. ده اللي عندنا. آه. آه. آه، إن أنت هتقول لهم لأ، إن أنت هتكمِّل ومش عارف إيه وخلاص سيبُوني.
في يومها مشيت، اللي هو يا جماعة هُم عرضُوا عليّا قالوا لي لو ده من النظام ده مش مريحك أنت ممكن خلاص ما تكملش، وادينا قرارَك النهارده، قُلت لهم لأ، هو يعني مش لازم نستنَّى لحد آخر اليوم، أنا ممكن أديك قراري دلوقتي، أنا مش هاكمِّل بالطريقة دي بس، والموضوع انتهى بكُلّ سهولة كده، <laughs> آه، عادي جدًا، يعني هُم طبعًا حاولوا يكلِّموني بعديها، وحاولوا إن هو كذا، ويخلّوا كذا حد من الشركة يكلِّمني، ما ف يعني في ساعات شركات بتضغط عليك، بحيث إن هي فاكرة إن أنت لو سِبت الشُغل مش هتلاقي شُغل على طول، وإن أنت مش عامل حسابَك فهتتخض، ما ما ما بقتش أتأثّر بالكلام ده بصراحة.
إمم. آه، <chuckles> انتهى في ثانية. آه. أيوه. إمم. آه، يعني أنت بقيت لو سِبت فجأة حتى مش متأثَّر، أنت ما دام عندَك هدَف مُعيّن في دماغَك، أنت مكمِّل وراه ويحصل اللي يحصل.